मुझे आपसे जानना था कि आपके लिए कपड़ों से पहचान दिखाने का क्या मतलब है? क्या आपको लगता है कि किसी के जो कपड़े होते हैं वो उसकी पहचान दिखा सकते हैं?
हुँ, हुँ। जी, देखिए अ, निजी तौर पर रखना चाहूँगा ब दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन अ, अगर मेरा निजी रवैया क्या रहा है, निजी सोच क्या रही है कपड़ों के मामरे मामले में, तो यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अ, देखिए शान-ओ-शौकत के लिए कुछ लोग हैं, जो शान-ओ-शौकत के लिए कपड़े पहनते हैं। अ, कुछ लोग अपना अ, नज़रिया दिखाने के लिए कपड़े पहनते हैं। तो मैं उनमें से हूँ जो शायद अपना नज़रिया दिखाने के लिए मैं सोचता हूँ कि अ, सिम्प्लिसिटी यानि कि साधारण रहना ज़्यादा अच्छा है। साधारण रहना और उच्च विचार रखना, बहुत अच्छी ज़रूरत है आज के ज़माने की मैं कहूँगा। क्योंकि बड़े-बड़े उद्योगपतियों को देखा है हमने अ, नाम भी लें अगर, रतन टाटा जी का या मु अंबानी जी का तो आप देखेंगे साधारण ही है उनका ब परिवेश बिल्कुल, तो मैं कहूँगा कि बेहतर होगा कि उच्च विचार रखे जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
हुँ, हुँ। जी। उहुँ, जी। नज़रिया, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। बिल्कुल, बिल्कुल मैं समझ गया और पूरी तरह राब्ता रखता हूँ कि आपकी जो बात है कि सादा जीवन उच्च विचार, वाक़ई में ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे आप ये बताइए कि कई बार जैसा कि आपने कहा कि लोग दिखावे के तौर पर जो है, वो अपनी पहचान कपड़ों के द्वारा अ, जताने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या इससे वाक़ई में उनकी पहचान साम क्या सामने वाला मान जाता होगा कि इनकी पहचान वाक़ई में ये है?
जी। <chuckles> बिल्कुल। हाँ।

जी, मैं तो देखिए मैं बहुत ही खुले विचारों का व्यक्ति हूँ और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि ज्यादातर व्यक्ति जो सोचते हैं ना, कि हम ठीक है आपने पहन लिया और लोग नोटिस करेंगे, लोगों को नोटिस कराने के लिए वो अगर पहनते हैं, तो यकीन मानिए 100 में से अ, कुछ 90% लोग ऐसे होंगे जो द ध्यान ही नहीं देते आपके ऊपर। <chuckles> क्योंकि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, आप कैसे दिखते कैसे दिख रहे हैं? आप में आत्मविश्वास झलक रहा है, उससे ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपने क्या पहना है उससे बिल्कुल भी 90% लोग वाक्या वाक्या ही नहीं रखते, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मैं जल्दी ज़रूर देना चाहूँगा कि खुद पर वर्क कीजिए, खुद पर काम कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कीजिए, ना कि अपने कपड़ों को।
हुँ, हुँ। जी। जी, जी, जी। ध्यान ही नहीं देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सही बात है। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। समझ गया। अच्छा कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? कि आपने सामने वाले को देखा हो कि वो बहुत ही अलग तरीके से अ, या बहुत ही अ, मैं कहूँगा मनभावन अपने हिसाब के कपड़े पहन कर के आया हो, दिखाने की कोशिश करी हो और आपने भी दरकिनार करके आप चले गए हों या आपने अवॉइड कर दिया हो?
हुँ, हुँ। जी। हाँ, हाँ। <chuckles> हाँ, ऐसा होता है। देखिए अक्सर अ अ, मैं बात करूँ अपने पेशे की तो मैंने देखा है अ, कई लोग जब मैं एयरपोर्ट पे काम करने जाता हूँ, मैं फ्लाइट चलाता हूँ, ऑपरेट करता हूँ। तो फ्लाइट में अक्सर देखेंगे आप एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट लुक आजकल चल रहा है कि एयरपोर्ट कि लोग बढ़िया से तैयार होकर आते हैं और अच्छी बात है लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग लंबी फ्लाइटों में तैयार जा रहे हैं और वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं रहते वो अपने उस उन कपड़ों में। तो मैं कहूँगा अगर आप लंबी फ्लाइट कर रहे हैं तो ऐसा कुछ परिवेश, ऐसा कुछ तैयार होके आइए कि आपको कंफर्टेबल भी रहें और आप अच्छे भी लग रहे हों, आत्मविश्वास झलक रहा हो, तो ये बेहतर रहेगा।
हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा बिल्कुल सही कहा आपने। जी। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, सही बात है। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है ये वाक़ई में ध्यान देने योग्य बात है कि जब लंबी उड़ान है तो आपको कम्फ़र्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है बजाए इसके कि आप चटक-मटक कपड़े पहन के जाओ। बेशक, लेकिन मुझे ये बताइए कि अम, अ, कपड़ों का जो चयन है फिर चाहे वो पारंपरिक हो या वेस्टर्न कपड़े हों क्या ये चयन भी लोगों की पहचान पर असर डालती है?
उ, हुँ। <chuckles> जी। बिल्कुल। <chuckles> हाँ, हाँ। जी। हाँ, बिल्कुल। जैसे अ, आजकल तो वक़्त ही ऐसा है कि लोग इंस्टाग्राम फ़ॉलो करते हैं, रील्स देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं और वहाँ पर जो चलन है वो यही है कि तड़क-भड़क वाली चीजें ज़्यादा दिखाई देती हैं। तो लोग फ़ॉलो भी करते हैं खास तौर के जो अगर आज की ज़नरेशन की बात करूँ जो ये लोग युवा है या अभी अ, कहीं किशोर हैं 15 साल के आस-पास, वो ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि करना भी चाहिए वक़्त के हिसाब से ज़रूरी नहीं है और मैं कहूँगा कि अगर हम भारतीय हैं तो शायद जिस मुझे लगता है जब मैं अगर व किशोर था, मैं भी इस तरह से फ़ॉलो ज़रूर करता था लेकिन कहीं न कहीं मुझे ज्ञात था ये बात, इल्म था इस बात का कि मेरे मुझे अपनी ज़रूर जड़ों से भी, भारतीय जड़ों से भी जुड़ा रहना बहुत अति आवश्यक था मेरे मेरे अ अ, जो मेरा नज़ नज़रिया था। तो आज मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने जड़ों से भी जुड़िए, आप मॉडर्न लुक को भी ज़रूर करें और अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें तो बेहतर ज़्यादा अच्छा ल लगता है।
हुँ, हुँ। जी। ज़्यादा चलती हैं। जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ। जी। जुड़ा रहना पड़ेगा। जी। हुँ, हुँ। जी।